Oye, ¿y cómo cocinas cuando tienes poco tiempo y poco dinero? Cuéntame.
Ah, ajá, ah, bien rápido. <chuckles> Pues sí, no, bien rápido porque no tengo tiempo, ¿no? No, pues depende a lo que nos refiramos, ¿no? O sea, como cree ¿qué ingredientes usó? ¿O o si me siento presionado al cocinar? No sé, pero normalmente tengo ahí unas estrategias para cuando no tengo mucho dinero y cuando también tengo muy poco tiempo.
<laughs> Okey. Bueno, ¿y cuáles son tus 3 ingredientes que son básicamente baratos?, ¿verdad?, ¿y que también sean versátiles, que siempre tienes en la alacena, como la cebolla, ajo, o lo más práctico, latas de atún, eh, para armar una comida rápida cuando no hay tiempo ni ganas también de hacerlo?
Ujú. Ujú. Ya. Sí, no, mira, el el yo creo que la papa es superversátil. Esa la puedes hacer casi de que cualquier cosa: ¿quieres hacer un puré de papa, papas fritas, una fritata con huevo, quieres hacer un guiso ya salado?, em, no sé, hay hay bastantes, bastantes formas de cocinarla. Tra de hecho, mm, cientos, ¿verdad?, <chuckles> formas de hacer papas si buscas recetas. Am, eso es una
Ujú. Uy. <chuckles> Y Ujú. ¿Y qué platillo simple has perfeccionado? Bueno, ahora que estás hablando de las papas, ¿verdad? Que te sale, una aparte de barato, que sea rápido, porque también las papas a veces en un en un cierpo cierto punto necesita tiempo de cocción y esto ya te va a llevaría un poquito de tiempo. Más que nada, ¿si en alguna vez tienes ese tipo de apuro de hacer de comer, o ya tienes tanta hambre que ya lo que sea?
Ajá. Ajá. Ujú. Claro. Sí, normalmente cuando son papas, eh, sí las combinas con otra cosa, a menos que vayas a hacer un puré. Pero para eso, como tú dices, tarda mucho en cocerse, entonces una de las estrategias sencillas es preparar antes, normalmente eso hago yo, o sea, si voy a cocinar, ya sé que estoy preparando algo un poquito más complejo, que me va a tomar más tiempo, aprovecho que ya tengo la estufa prendida, el agua caliente y demás, tal vez hice una pasta y que en esa misma agua de la pasta pongo unas papas para tenerlas cocidas en el refrigerador, porque se mantienen muy bien las papas cuando ya están cocidas en el refrigerador y eso me ayuda mucho para otras preparaciones más adelante.
Ah, mira. Muy bien, bueno, ahora, ¿en qué las preparas?, ¿tú eres de los que usan, eh, esas cosas, así como que, sofisticadas, una, o la olla exprés, que es lo típico, lo antiguo o lo o lo nuevo y revolucionario como un air fryer y es no sé, cosas que de repente salen en el mercado?, eh, son inversiones que que valen la pena, ¿verdad?, y más que nada para ahorrar, ¿tú las utilizas o de plano te vas así a lo básico, un sartén, una olla y agüita y vámonos?
Sí. <laughs> Sí. Mm. Sí. He utilizado. Ahorita no las utilizo porque no las tengo, eh, me mudé recientemente y gran parte de las cosas, como fue de un estado a otro, esas cosas no me las pude traer, entonces ya no la tengo, ahorita estoy como muy análogo, pero normalmente lo que utilizaba era una olla express, pero no de las viejitas, eh, una de las nuevas que son eléctricas que ya no ocupas de que estarle midiendo, sino que nada más la conectas, le pones el tiempo y solita haces llega a presión, se mantiene y luego se quita la presión, están muy, muy, muy útiles y la verdad es que facilitan también mucho tiempo para hacer legumbres, para hacer platillos que tardan en cocerse, porque las programas y te olvidas de ellas, o sea, hasta puedes hacer otras cosas y te ahorras mucho tiempo.
Okey. Oye, y hablando de estas cosas, para mí es algo nuevo, ¿verdad?, el costo, ¿crees que represente un una gran inversión?, aparte, ¿valdrá la pena?, como tú me lo mencionas, bueno, ya escuchando y pidiendo un consejillo.
Ujú, sí. Ujú. Sí. Fíjate que, eh, sí es algunas tienden a ser costosas, pero yo creo que, ah, dependiendo de la marca y la capacidad, porque lo más costoso o lo que de determina mucho el costo son esas 2 cosas, la marca, hay marcas muy caras y hay marcas más económicas, y la capacidad porque hay capacidad como para 2 personas, de 4, eh, digo, de 3, 2, 3 litros, que es como realmente pequeño hasta de 8 litros, ¿no?, que es una olla ya casi de las grandotas de antes, entonces, esos dos son los indicadores y mi recomendación es siempre poner en la balanza, por ejemplo, si no tengo una olla express y quiero valúo mi tiempo, pues tal vez sería conveniente comprarla, pero una olla express de por sí, casi, casi viene a un 70% del precio de lo que te saldría una olla eléctrica, ¿no?, directamente, entonces ahí puedes evaluar, ¿lo haría o no lo haría?, ujú.
Ujú. Bueno. Ujú. Entonces. Entonces, por consecuencia, y tal vez una pequeña conclusión, mm, te irías a lo más moderno, ¿verdad?, que ya, la olla exprés, eh, para ti ya quedó en algo obsoleto, ¿o de plano?
Ujú. Sí. Es que, no es que sea obsoleto, o sea, realmente es análogo, ¿no? Si no hay luz, pues no me sirve la otra. <laughs> La otra sí sí, no me sirve la otra. Eh, creo que los dos tienen su función, pero la facilidad con la que puedes preparar platillos con la olla eléctrica, la olla exprés eléctrica, que se le llama olla de presión eléctrica, es muy útil, o sea, un niño la puede utilizar porque no tiene peligro siquiera de que la puedas abrir cuando está presurizada, tiene un candado que se cierra cuando la estás utilizando. Entonces, puedes incluso dejar la comida preparada y que los niños mismos seas sean quienes abran la olla para poder bueno, no digo que un niño, no es un consejo, ¿no?, pero está hay tanto nivel de seguridad en una olla eléctrica que pudiera pasar que una persona que no la conoce la abra y, si está presurizada, no se puede abrir, tiene un candado, y si ya se despresurizó y quiere decir que ya se preparó la comida, ya no es peligrosa, la puede abrir cualquier persona. Entonces, hay varios varias cosas de esas que que me llaman mucho la atención y sería mi consejo para las personas que no saben cocinar, que tienen miedo o que tienen niños directamente.
Ujú. ¿Es útil? Sí, es eso es verdad. Tienes razón, mira. Mm. Mm. Bueno, es un buen consejo, ¿verdad? Más que nada, pues, aparte, la tecnología nos está rebasando técnicamente co por sí, pero volando. Ya Bueno, o también hay que ver otra y lo que te pregunté, ¿verdad?, que si, si vale la pena la inversión, porque me imagino que para ese tipo de cosas hay que invertirle un poquito más de dinero.
Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Sí, correcto.
Y y bien. Bueno, quisiera preguntarte también esto. Ahora pasemos, por ejemplo, ¿si hay algún tu a algún tipo de truco para usar sobre todo las las sobras del otro día o del día anterior? Eh, más que nada de otras comidas y convertirlas en algo nuevo y que sea sabroso también a la vez.
Ujú. Ah, ujú. Claro, claro, pue Ajá.
¿Com cómo cómo le das, eh, una segunda vida a ese plato, digamos, de pollo o de verdura que quedó del día anterior? <chuckles>
<chuckles> La vieja confiable, eh, todo mexicano sabe, se hace tacos, <laughs> o sea
A bregar. <laughs> Sí, sí.
tienes un picadillo, te sobró le que le hiciste con arroz, con frijolitos o demás, al día siguiente ya te quedó picadillo y poquitos frijoles. Ah, calientas unas tortillas, le pones una embarrada de frijoles y pones picadillo y te sabe a gloria. No es un taco de de picadillo delicioso. El pollo igual, no sé, una carne de puerco en salsa verde igual. La mayoría de los platillos que puedes hacer en la comida diaria las puedes poner o las puedes salvar en un taco para otro día, sin ningún problema. Esa es una La vieja confiable.
Y vámonos. Muy bien, muy bien, muy buena tu recomendación. Ahora, ¿prefieres cocinar porciones grandes el fin de semana, así como para un regimiento, aunque estés tú solo? Más que nada para tener toda la semana resuelta y de que ya no tengas que llegar del trabajo y decir: "Ay, otra vez cocinar". ¿Eres de ese tipo?
<chuckles> Ujú. Ujú. Eh, fíjate que creo que sí, n tal vez no para toda la semana, pero sí para los primeros días de la semana y me funciona mucho con la pasta. La pasta, lo que hago es la la precozo hasta cierto punto, tal vez al dente, que esté un poquito todavía dura, que se termine de cocer en la preparación final, pero hago, no sé, una pasta por aparte y luego una salsa, puede ser una mar una así como solamente tomate, ¿verdad?, eh, o puede ser un ragú ya con carne, eh, como con más así, no sé, elementos. Y nada más, cuando vaya a comer, saco la pasta, la pongo en un plato, la caliento, saco la salsa, la pongo en un en un recipiente, la caliento, las combino y listo. Una comida rápida en menos de cinco minutos, porque nada más es calentar.
Y Okey. Ahora quisiera preguntarte sobre el famoso mito de lo orgánico, ¿eres de ese tipo de que seas tan exigente, que tiene que ser orgánico todo, o también le das una oportunidad a lo que está en el mercado, más que nada porque es económico y a veces el bolsillo no no no no te da para más?
<chuckles> Sí. Am, creo que me soy de los dos dependiendo del tipo de producto, porque, por ejemplo, frutas y verduras o demás, realmente no me, am, no sé, no no veo demasiada diferencia al contraste de si viviera tal vez en un lugar donde los productores agrícolas estuvieran cerca y que hubiera un mercado donde trajeran su fruta o demás, ahí, pues claramente tal vez me iría a eso que sé que es directamente del de la cosecha a mi mesa. Y en contraste, por ejemplo a otras partes de no sé de comidas o demás, pues no el el supermercado tiene muchos estándares de calidad que yo sigo o que, eh, creo que son válidos para lo que es mi uso y siempre voy a adquirir mis productos ahí.
Orgánico. Ujú. Okey, hablaste de vegetales, de frutas. Quisiera preguntarte esto, también, porque resulta importante, más que nada de opciones, ¿qué vegetales o frutas congeladas compras, que sean en este punto económicas? Porque es lo que se trata es de buscar la economía, ¿verdad? Y te salvan cuando menos tienes, eh, nada así a la mano en el refrigerador, o la frutería, que resultaría ir a digamos que necesites transportarte, ir algo más lejos.
Ujú, sí. A ver Okey. Sí. Sí.
¿Crees que pierden mucho sabor en sus nutrientes, comparados con la verdura, fruta fresca?
Mm. Sí, la mayoría sí lo hace y más que nada el tema de la textura. Es decir, puede que haya algunas cosas que congelándose, mantengan sus nutrientes y eh, incluso que he escuchado por ahí que cuando congelas algunos elemen alimentos se potencian más estas propiedades, porque, el tema de de del contraste térmico les ayuda, ¿no?, pero, la realidad es que la textura no siempre es la mejor. Es muy diferente la textura de algo que fue congelado y se descongela, a algo que es fresco y se hace, pero, no por eso yo no no lo descartaría. De hecho, hay unas bolsas, por ejemplo, de ves vegetales mixtos que son muy útiles para, por ejemplo, hacer un arroz, le pones y ya tienes arroz con verduras, o simplemente las coces a vapor y las aco las pones como un acompañamiento para un platillo principal que ya ni siquiera te preocupaste por cortar, pelar, cocire cocer y, ya nada más nos calentaste, ¿no? Entonces, creo que por ahí sí hay cosas que yo rescataría, pero, también al contraste, sí, mm, sacrificas un poco de calidad en esa parte.
Sí. Sí. Entonces, evitarlas, tú recomendarías eso. Muy bien, bueno, y quisiera también preguntarte esto, acerca de las especias y condimentos, sobre todo para darle ese saborcito a las comidas que son simples, ¿cuáles son tus imprescindibles que nunca faltan, que sabes que van a transformar el sabor de un platillo que a lo mejor es aburrido? Y estoy hablando, por ejemplo, un simple huevo revuelto, que sin necesidad de ingredientes caros, pues, te resulte un platillo extraordinario, ¿tú lo haces, lo lo utilizas?
Ujú. Ah, pues, o sea, no no, eh, como una especie en específico, eh, tengo siempre sal y pimienta, ¿verdad?, en en mi en mi alacena, la sal y pimienta ha hacen un huevo algo diferente, ¿no?, sabe muy rico, pero, cosas.
Ujú. Sí, pe hay unos, hay unos que tienen, por ejemplo exacto, que ajo en polvo, que paprika y ese tipo de cosas, que hay en un mundo de especias, que a veces vas al súper, ah, vas al supermercado y de repente te encuentras, con una variedad de especias tan grandes, que orégano, que tomillo, dices: "Bueno, ¿y esto para qué se usa?", <laughs> ¿verdad?
Sí, comino. Ah. Sí. Claro, pero, n pero, no, se la pondría un huevo, o sea, no, se la pondría un huevo, se la pondría a muchas otras cosas, por ejemplo, a un arroz con un poco de comino, ajo, claramente sal, pimienta sabe muy rico, el comino le da un un un como potenciador bastante bueno al sabor de un arroz, se sabe muy delicioso, pero, no lo pondría en un huevo, en un huevo, n no creo, que el comino sea sería muy fuerte y como que sería mucho protagonismo, para una comida que es más sencilla, que se disfruta solamente por las características propias del platillo. Entonces sí hay, sí las uso, la el comino, eh, no sé, la paprika tengo por ahí, cuando hago papas, me gusta mucho ponerles porque les da color, les da sabor, y también sal de ajo, eh, ah, más bien, ajo en polvo, o cebolla en polvo, también las llego a tener, pero, son más como suplementos, cuando no tengo ajo fresco, o cuando no tengo tiempo de utilizarlos directamente.
Ujú. Ujú. Okey. Bueno, y ya por último, quisiera preguntarte esto, ¿tienes algún truco para hacer rendir más una comida simple? Y me refiero, por ejemplo, añadir soya, esa soya que viene como tipo que parece carne, pero no lo es, ¿cómo agregar muchas, eh también verduras y aumentar el volumen de de un caldito o de un chorizo con huevo, ese tipo de cosas? ¿Lo haces?
Ujú. Mm. Ujú. Pues creo que tú lo respondiste. O sea, la verdad es que, eh, agregar verduras a cualquier platillo va a ser que te llenes más porque es más volumen, es más cantidad de comida que estás ingiriendo, eh, principalmente, por ejemplo, en un caldo, muchas verduras, ah, si no tienes mucha proteína, ayudaría bastante, especialmente ahí.
<chuckles> Eres chef, ¿verdad? <chuckles> Fue un gusto, fue un gusto intercambiar este tipo de ideas contigo. La cocina es siempre creatividad, lo sé, pero pues a siempre hay que aprender algo de alguien. Muchas gracias por esta plática.
Jum. No, no, no, pero me gusta. Gracias a ti. Que estés muy bien. Hasta luego.